باقول لِك إيه، أنا بقى بُصّي، عايز أكلّم لِك بقى في موضوع يعني مهم جدًا، وبصراحة مضايقني جدًا، جدًا، جدًا يعني بخصوص مديري، مديري ده بقى متحكّم جدًا، وعلى طول يت متسلّط وعلى طول بقى بيفرِض شخصيتُه كده، وبيفرد نفسُه قُدّام الناس على طول، فأنا الصراحة كنت محتاج أفضفض معاكِ في الموضوع دوَّة لأنه بجد خانقني جدًا.
إمم. احكِ لي طبعًا، أنا سامعاك قُل لي إيه المشكلة؟
بُصّي يا ستي، المدير ده على طول اللي هو عارفة الإيه اللي بييجي في الهايفة ويتصدّر؟ يعني وعلى طول كده ما يعني طَب آآ، أنا على طول ملتزم وب و وباسهر في الشغل يعني، وبارُوح بدر يعني وبارُوح آآ، بدري ولمّا بيطلُب مني مواعيد بعد الشغل باقعد، عشان أنا باحب الشغل جدًا وبصراحة عايز أحافظ على أكل عيشي، بس هو، هو بقى على طول آآ، أنت مثلًا لو جيت في يوم مثلًا لو كنت سهران في الشغل وساعات باروّح عن على النوم على طول، فلمّا أروّح مثلًا بابقى تعبان، محتاج أنام كفاية، محتاج على الأقل مثلًا أصحى الصبح كده أقعد مثلًا مع أمي شوية قبل ما أرُوح الشغل، لو رحُت الشغل مثلًا متأخّر والَّا حاجة، المفروض الطبيعي إن هو يقدّر، يقدّر إن أنا اتأخّرت، وإن أنا سهران، لكن هو لأ مش كده بقى ده هو أنت اتأخّرت، أنت مش عارف إيه، أقول له طَب ما هو ماهو أنتم ما بتدفعوليش إضافي طيب على ال على التأخير دوَّة، أنا باعملُه كده بس حبًا في الشغل، وإن أنا ع عايز أحافظ على أكل عيشي، يقول لي لأ أنت ما أنت مش أنت المفروض تيجي بدري، آآ، و وما مالكش دعوة بالمواعيد، إحنا بنحاسبك على ال على التأخير آآ، مش لكن الم ال الشغل اللي إن أنت تقعد في الشغل ده مطلوب منك، فيعني مش عارف طَب أنا مش عارف أعمل إيه في الموضوع ده.
إمم. تمام. آه، اهم. إمم. لأ، كلام غريب أوي بصراحة، يعني أنت المفروض عندك مواعيد شغل، فطبعًا يعني الوقت الإضافي اللي بتقعده ومش بت يعني مش بيزوّدوك عليه فده يعني تفضُّل منك بصراحة، ف لأ يعني أنا فاهمة قد إيه موقف يعني مش لطيف معاك، وطبعًا تصِرُّف مش حلو أوي إن هو برضه بيعترض على تأخيرك الصبح، طَب ما أنت كنت سهران في الشغل، وروّحت متأخّر وعلى ما ريّحت وأكلت، طبعًا يعني الموضوع صعب.
إمم. بالضبط. فعلًا، ولأ والمشكلة بقى كمان إيه، إن أنا بقى يعني يعني <tsk> هو على طول بقى، يعني يكلِّمني مثلًا بعد مواعيد شغلي في التليفون، "إحنا بُكرة بقى عايزين نعمل كذا وكذا، وكذا، وكذا و ولو ينفع مثلًا تكلِّم العميل الفُلاني تقول له كذا، كذا، معلش عشان ده آآ، كان هييجي بُكرة يمضي العقد ف خليّه مثلًا يحضّر شوية أوراق معاه." فباتضّح إن أنا طَب أنا أنا مش المسؤول عن ده طيب، أي نَعَم أنا المسؤول عن المبيعات وأنا المسؤول عن كل حاجة، بس مش المسؤول إن هو تحضير الورق دوّة بيبقى من قسم تاني وكده، فبيخليني أنا حتى أعمل كمان شغلي، فب باتحرِج بقى أقول له لأ، على طول بقى بيتحكِّم فيّا ويت وي هو حاسس إن أنا ح يعني ح عايز الشغل وحابب الشغل، فهو بقى بيد بيدو بيدوس على الحتة دي، طَب وبعدين؟ يعني أنا يعني
إمم، إمم. آه، آه، آه يعني ب بيستغل نق نقطة ضعفك أو يعني نقطة حبك للشغل وإن أنت عاوز تكمّل مش عاوز تسيبُه وكده، فبييجي عليك بمهام زيادة أصلًا مش من مهامك و ويعني بلا مقابل، فطبعًا يعني حاجة سيئة جدًا. أنا فاهماك حقيقي يعني، حقيقي مقدّرة موقفك والموقف اللي أنت فيه.
بالضبط. بالضبط، وبقى و ف وبقى في مشكلة بقى تانية بقى، هو قاعد طول ما أنا يعني طول ما م يعني في الشغل بقى ييجي يكّلمني بأسلوب وِحِش قُدّام زمايلي، طَب يا يا عم خُدني على جنب فهمّني طيب، أنا أنا برضه راجل مش صغير يعني يعني يعني خُدني على جنب، نتكلم مع بعض بالراحة بيني وما بينك، يعني اندهني في الأوضة عندك، كلّمني لو في أي نُقَط والَّا في أي حاجة، لأ، عادي بقى ممكن ي ي يعني عارفة ي يمسك أي حد يعني يتكلم معاه بأسلوب وِحِش جدًا قُدّام الناس، وساعات بقى يقوم عامل إيه، يقوم عامل مثلًا آآ، على ال على الplatform بتاعة الشغل مثلًا اللي هي ليها علاقة بالchat أو حاجة يقوم داخل مثلًا موجّه لي كلام أو موجّه لأي حد كلام مش أنا بس يعني، موجّه لأي حد كلام، ويقعد يقول له بقى آآ، آآ، "لي ليه التقرير ده طلع غلط؟ طَب وأنت ليه نتايجك عاملة كده؟ طَب ومبيعاتك ليه عاملة كده؟" طَب وبعدين طيب، أنا هافضل كده لحد إمتى بقى؟ الموضوع فعلًا بقى غريب جدًا.
إيه بقى؟ إمم. آه. إمم، إمم. آه، والله معاك حق فعلًا، يعني وأسلوب يعني أسلوب سيِّئ، مش أسلوب يشجِّع على الشغل كده، أو يخلِّيك تكون مبسوط وأنتَ بتشتغَل، يعني ابت بتشتغَل تحت ضغط، ضغط نفسي و و وضغط اللي هو <tsk> طَب ليه كده؟ طَب ما أنتَ بتعمل الشغل اللي عليك، إيه يعني؟ فحقيقي فاهِماك يعني، قد إيه موقف مش لذيذ، والتصرفات فعلًا بتاعته مش حلوة، خاصةً إنَّك بايِن من كلامَك إنَّك مجتهِد وبتشتغَل بحب وبتعمل يعني كل المهام، حتى اللي مش مطلوبة منَّك، واللي برضه ما لهاش مقابِل مادي. فطبعًا يعني الموضوع صعب أوي. طب أنت ما ما يعني ما جرَّبتِش تتكلَّم معاه طيب؟
بالضبط. فعلًا. فعلًا، وكمان بُصي، جرَّبت أتكلَّم معاه بالراحة، يعني جرَّبت أتكلَّم معاه بالراحة، وجرَّبت أتكلَّم معاه آآ، بemail رسمي برضه، مش نافع. يعني. آخِر مرَّة قُمت مجهِّز email كده حلو، قُمت رايِح بقى قايِل وحاطط فيه بقى email الHR وحاطط فيه وحاطِّه فيه، و وكتبت و email لطيف يعني. قُلت له: "أنا طبعًا أنا عارف إن إحنا ملزومين، ملتزِمين بالشغل و وعارف إن إحنا لازِم نكون بنحقّق مبيعات و target، عشان ده أصلًا هدف الشركة الأساسي، وأنا عارِف إن إحنا" وقعدت بقى بقى فاهمة؟ ب باقول أدوار اللي المفروض نعملها. بس أنا يُفضَّل يعني إن المدير يكلِّمني بالطريقة ديَّة، علشان يعني يا ريت يب تب تبقى النصيحة يعني تبقى خاصَّة مثلًا، عشان ن يعني أنا النصيحة في العلَن بتبقى فضيحة مش بتبقى نصيحة يعني. يعني هو لو نصحني لو نصَحني قُدَّام الناس، بيبقى يعني كده بيبقى كأنه مش بي يعني لأ، ده بيقول للناس إن إن أنتَ مُقصّر في كذا، فأنتَ المفروض تعمل كذا.
امم. بالضبط، آه. امم.
ف فطبعًا كلَّمته، و وإدِّيت له يعني رسالة كده إيه، لطيفة، الemail كان لطيف جدًا، و بس برضه لسَّه مُصِر على اللي هو بيعمله.
والله يعني تصرف غريب حقيقي، رغم إنك برضو اتكلمت معاه وemail رسمي وبتاع، يعني حاجه مش مش لطيفة خالص إن هو يكون بيتعامل كده، حتّى برضو بعد ما حد لفت نظره، وبعدين مش صح إن يكون ده أسلوب المدير طبعًا مع ال ال الناس اللي عنده، لأنه يعني كلكم المفروض بتكونوا team ومتعاونين مع بعض، ما فيش حد بي بييجي على التاني فيضغطه نفسيًا يعني، أهم حاجه تكون بيئة العمل مُريحة عشان خاطر الشغل يطلع كويس، يطلع فعلًا شغل ممتاز، ما يبقاش بسبب ضغط أو حد بيعمل حاجه هو مش حاببها أو كده، يعني حقيقي تصرفاته غلط جدًا، وأنا مقدراك ومقدّرة يعني صعوبة الموقف اللي أنت بتمر بيه، وقدّ إيه ده شعور سيء إن يكون المدير متحكم ويعني أسلوبه مش ألطف حاجه معاك.
امم. بالضبط. امم. فعلًا عندِك حق، وكمان بقى في بقى يعني كمان بيعمل إيه، يعني أنا مَرّة أنا نِفسي بس يعني يعني يعني يعني لمّا يكون عايز مني حاجه، يجيبني ي يعني يقول لي لِوَحدِي، ما يقولّيش قدّام حد، آآ، عايز مني حاجه رسمية يبعت لي email رسمي، وي ويقول لي كذا، عايز نب عايز أشتغل بعد الشغل يبعت لي email رسمي بحيث حتّى أعرف أثبت للHR إن أنا باشتغل زيادة، يعني مش برضو يعني مش مش هن مش أنا أقعد أشتغل و و و و ويطلع عيني في الشغل وفي الآخر ده كأنه في الهواء، كأنه ده مفروض عليّا، طيب وبعدين ما هافضل إمتى يم هافضل لحد إمتى شغال كده؟ ساعات باحس إن أنا كده يعني عارفه عامل زي الإيه زي العبد في الشغل، إعمل كذا، إعمل كذا، فبرضو حاسس إن أنا ما عنديش <tsk> قدرة إن أنا آآ، أواجهُه أو أو أو أعمل أعمل مشكلة، برضو خايف على أكْل عيشي، فأنا نِفسي بقى آه بالضبط كده آه، يعني عايز عايز يغيّر طريقته، عايز يبقى ي ي يبتسم كده وهو بيكلّم، مش قراراته تبقى حاسمة اللي هو تحس إن إحنا داخلين في حرب، برضو ده بيضغط على نفسيتي جدًا، ما باعرفش أركّز في الشغل بسببه، صراحة.
آه. إمم. آه أنا فاهماك. أكيد! آه طبعًا، يعني هتكون مضغوط و وفعلًا هيكون م يعني شعورك مش حلو، لمّا حد ييجي يكلّمك بشكل غير رسمي، أو يدّيك مهام بطريقة غير رسمية. بُص، آآ مُمكن، يعني أنت مُمكن، تعمل أنت حدود لنفسِك، لمّا ييجي يقول لك إنه عندك شغل زيادة تعمله، أو أو اقعد شوية بعد ميعاد الشغل بتاعك أو كده، تقول له: "تمام. ابعت لي مثلًا آآ إيميل رسمي بالكلام ده، عشان خاطر آآ الHR طالبه مني" أو يعني قُل له إن أنت عايز إيميل رسمي، عشان خاطر أي سبب، فاهم؟ شوف أي سبب عندك في الشغل، تحُطُّه يعني كعذر ليه، عشان خاطر يبعت لك إيميل رسمي، أو حتّى آآ اختار يعني، أي حاجه، أي مسج رسمية منه أو أو Message بِطَلب منه هو، إن أنت تقعد شوية في الشغل، أو تعمل مهمة مش من مش من مهامك الأساسية اللي عليك، دي مُمكن حاجه تخلّيه مع الوقت يعني، يتعود إن هو يعمل كده، ويكون ده أسلوبه، إن هو يتعامل برسمية في الشغل، حتّى يعني لو مش بتاخد مثلًا عليه Bonus أو مش بتاخد عليه فلوس زيادة، آآ على الأقل رسمي، معروف إنّك بتشتغل آآ زيادة عن المطلوب منّك.
أيوه. جميل. أيوه، بالضبط مثلًا، بحيث مثلًا يتضاف في إيه بقى، يتضاف مثلًا في ال في الappraisal مثلًا اللي بيتعمل آخر السنة، يتضاف مثلًا في ال ف على الأقل حتّى لو في ترقيّة والّا حاجه، يبقى أنا أولى، ما أنا أكتر واحد بيشتغل، وأنا و على الأقل اسمي كل حاجه، عارفة أنتِ ال يعني موجودة، كل حاجه تبقى مكتوبة، فاهمة؟ لأن ما هو بقى بالبُقّ كده، وبالبُقّ كده، وأوّل ما أغلط، ويأثّر، يقوم باعت بقى إيميل للHR يقول لهم بقى، ده بيتأخر، ده مش عارف إيه، طَب وبعدين؟! وألاقي بقى في الآخر الشهر مثلًا، مخصوم لي مثلًا، نُص ساعة، طَب ما أنا طَب وبالنسبة للساعات اللي باسهرها! فاهمة؟ هو مُتحكّم جدًا، عارفة الشخص المُتحكّم المُتسلّط، عايز يفرض نفسه و <tsk> يعني مش آ مش مقدّر الظروف اللي إحنا لأ، وإيه بقى، وعنده حِتّة بقى اسمها إيه، يموت في حاجه اسمها الdeadline عندك بقى deadline ال الس الأس ال الش الأسبوع الجاي، طَب يا عم deadline إيه بس، ما هو <chuckles> ما هو الdeadline دَوّة هي هيتعبني أنا، وهيضغطني، وهيخلّيني شغال بstress وهيخلّيني مش م مش شغال مش مركّز، وباطَلّع نتايج وِحْشَة.
بالضبط. يبقى كل حاجة بالدليل. امم. أيوه، أيوه. بالضبط، آه، يعني طبعًا الد
أنا مش عارف إيه موضوع الdeadline برضه اللي طلع لنا فيه ده؟
<chuckles> الشغل تحت الضغط ده حاجة فعلًا مش صحيَّة تمامًا، لا نفسيًا ولا كسد ولا جسديًا، ولا صحيَّة للشغل نفسه أساسًا، مش هتجيب نتايِج كويِسة. فطبعًا هو لازم يكون فاهم ده ويقدِّره، طبعًا. يعني لازم برضه تتكلَّم معاه مرَّة كمان، ومش ويعني وقل له: "اشمعنا بتبعَت email مثلًا للHR إن أنا متأخّر أو كذا، ومش بتبعَت إن أنا كنت سهران، آآ، شغَّال مثلًا، أو إن أنا طوَّلت في الشغل، أو إن أنا عملت مُهمَّات مش مفروض إن أنا اعملها في الشغل." طبعًا، لازم يعني تفضل تص تُصِر على الموضوع ده، وت تتكلَّم معاه كذا مرَّة، عشان خاطر ده حقَّك، فاهم؟ لازِم تعمل كده يعني، إ إجباري، هو المفروض يعمل يعمل كده معاك، ويتعامل بشوية آآ، لطف وأسلوب يعني، رسمي أكتر من كده.
إمم. أيوه، بالضبط إمم. إمم. إمم. والله أنا أتمنَّى الصراحة، لإني بجد ابتدِيت أتخنَّق من الشغل، وابتدِيت فعلًا بارُوح الشغل وأنا مش طايِق نفسي، وباكرَه الساعة اللي هاشوفه فيه. لإن هو بقى بيعني بتم يعني بجد إنسان ب بقى يعني وحِش جدًا. وعارفة لمَّا بيغيب يوم والّا حاجة مَرضي، بافرح جدًا، اليوم ده باشتغَل كويِس أوي، وبابقى فعلًا عندي طاقة وعندي power، أخلَّص كل الشغل اللي متأخّر عندي. اليوم اللي بييجي فيه بابقى كاره نفسي. عارفة أنتِ، اللي هو: "يا عم آآ، قدِّم استقالتَك بقى، والّا رُوح أي قسم تاني، ما تزهِّقناش في عيشتنا." فب آه والله. فالموضوع بجد يعني، هو يعني غريب جدًا، مدير فعلًا يعني مُتسلِّط ومتحكم، وم م محتاج يحسِّن شوية من نفسه، أو ي يطوّر من نفسه، عشان يعرف يتواصل مع ال مع الموظَّفين. كمان يعني ده و مش عارِف أنا، آه، إن شاء الله. وأنا بجد ب صدِّقيني، أنا فعلًا يعني فضفَضت معاكِ واستريِّحت جدًا لمَّا اتكلَّمت معاكِ. كان في كده يعني هَمّ على قلبي، و واستريِّحت جدًا لمَّا قُلِّته. شكرًا جدًا ليكِ وشكرًا لوقتِك، وربنا بقى يهدي المدير دوَّة، واشوف بقى هنعمل معاه إيه. شكرًا ليكِ.
إمم. إمم، إمم. آه، طبعًا يعني لازم. أتمنى لك التوفيق، العفو على إيه، لو محتاج أي حاجة تانية أو تتكلَّم في أي موضوع تاني، أنا دايمًا موجودة.
شكرًا.